Sag mal, wie ist das eigentlich bei dir? Was hilft dir denn am Morgen, ja, um wach und vor allem auch fit zu werden?
Ja, also ich muss sagen äh, seit Langem ganz simpel Koffein. <chuckles> Das d die äh, die kürzeste Antwort, die ich geben kann. Ne, aber, ähm, ja, da das kennt ja jeder. Aber ich bin ja auch, äh, f o ohne Koffein damals ja auch irgendwie wach geworden, äh, und habe da auch schon einige Sachen so im Lauf der Zeit mal ausprobiert.
<laughs> Der Klassiker. Okay. Jetzt sagst du, du hast, äh, je jetzt also Koffein ist sozusagen die Basis, ähm, aber du hast ja durchaus noch andere Tricks und du hast ja auch drauf hingewiesen, dass du schon <sighs> ja früher auch ohne Koffein wach geworden bist. Erzähl mal über dieses Journey des Wachwerdens, das du ja da offensichtlich hattest. Wie ging das denn so los? Wie war das denn früher, als du eben noch ohne Koffein wach werden konntest? Wann war das und wie hat das funktioniert und wie hat sich das dann so entwickelt?
Ja, also es gab da auf jeden Fall ganz eindeutige, äh, Abschnitte im Leben. Die Kindheit war dann noch sehr ja, na klar, von den Eltern halt, äh, vorgegeben, wann ich, äh, zu schlafen habe. Das war dann immer Punkt 9 äh, ich habe mich da auch nie großartig beklagt. Das war, äh, ganz an sich ganz okay. Aber ich habe damals auch schon gemerkt, ich brauche 'n Weilchen zum Einschlafen und da hatte ich dann ja, dann in den dunklen Monaten immer noch so 'ne schöne Lichterkette. Dann habe ich da so 'n bisschen also vor dem Fenster und da habe ich die 'n bisschen angeguckt oder 'n bisschen rausgeguckt aus dem, äh, großen Fenster Richtung, äh, Straße, Richtung Balkon. Äh, und ich ich habe dann zwar 'n Weilchen gebraucht, aber war morgens auch immer richtig schön fit, weil ich halt ultra früh schlafen gegangen bin im Prinzip.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Hat denn diese, ja ich meine, das ist ja bei Kindern gar nicht unüblich, ähm, gerade wenn sie vielleicht auch an dem Tag nicht so unglaublich super aktiv waren oder vielleicht auch irgendwie am Abend noch mal 'ne Schokolade gegessen, und der Zucker noch mal kickt, dass die dann so 'n bisschen Schwierigkeiten haben, einzuschlafen. Hat das denn für dich dann bewirkt, dass du vielleicht am Morgen schlecht rauskamst?
Ja. Also als Kind ging das eigentlich immer ganz gut, aber ich habe auch auf jeden Fall gemerkt, ähm, oder damals habe ich's noch nicht gemerkt, äh, das kam dann erst über die Jahre, auch so das Trinken, ne? Also wenn man halt dann doch noch mal zu viel trinkt oder ich hatte da auch immer so 'ne 1 1/2 Liter Flasche irgend 'n Saft oder auch manchmal Wasser neben dem Bett stehen, das verleitet zum Trinken und bin ich als Kind auch schon oft, äh, ja irgendwie so 5 oder 6, äh, aufgewacht, musste auf Toilette, äh, und habe dann auch gemerkt
Mhm. Mhm, mhm mhm, mhm, mhm. Also das sozusagen noch unter Physiologie du quasi gar nicht so gut und genug schlafen konntest.
Mhm. Und da habe ich dann auch schon gemerkt: „Hey, das ist eigentlich nicht so klug, äh. Ich ich bin dann morgens müder, wenn ich da auf Toilette muss oder auch wenn ich dann zu viel abends gegessen habe.“ Aber es war schon gut, immer so früh schlafen zu gehen. Das habe ich mir als Jugendlicher dummerweise anders gemacht.
Aha. Das heißt also, Fitness am Morgen und gutes Aufwachen hat einfach mal ganz, ganz simpel auch mit genug Schlaf sozusagen für dich zu tun.
Ja, das ist die absolute Basis.
Mhm. Jetzt habe ich noch 'ne Frage zu deiner Kindheit, weil ich habe auch Kinder und bei denen sehe ich folgendes Phänomen, also wir versuchen auch, sie früh ins zu bekommen, ganz wie deine Eltern das mit dir damals gemacht haben. Und bei meiner einen Tochter, die hat auch 'n bisschen diese Schwierigkeiten, abends einzuschlafen, von denen du berichtet hast. Und jetzt ist es aber ein ganz komisches Phänomen. Das hat bei ihr, aber auch bei den anderen so 'n bisschen den Effekt, unter der Schulwoche am Morgen sind sie alle platt und ich kriege sie, kaum aus'm Bett.
Aha.
Kaum kommt das Wochenende, wo ich mal eigentlich Lust hätte, mal 'n bisschen länger zu schlafen also, wir reden davon, ich s ich versuche sie um 6:30 zu wecken und jetzt in dem Fall dann, wenn ich das dann am Wochenende froh bin, wenn sie mal länger schlafen würde, stehen sie viel früher auf. Ist das was, was du auch so kanntest? Hattest du auch, ja im Prinzip da, wo es nicht muss, also, dass vielleicht da wenn der Druck gar nicht da ist, wach wach zu werden und fit zu werden, dass man dann von selber irgendwie fitter wird oder weil der Tag irgendwie cool wird? Hast du hat ha hat das 'ne Auswirkung bei dir auf das Fit-Sein und das Aufwachen?
<chuckles> Mhm Ja, das ist ja interessant. Also, wenn ich zurück überlege, ähm, ne ich glaube, bei mir war das dann so, wie du es dir wünschst. Also, ich habe dann als Kind am Wochenende auch 'n Tick länger geschlafen, aber auch jetzt nicht wahnsinnig viel länger, nur sonst ich glaube, ich war ewig immer 6:00, äh, wach also, habe den Wecker auf 6:00 gestellt, sagen wir es mal so. Äh, hat auch damals immer gereicht im Kindesalter. Aber am Wochenende war es dann vielleicht bis 7:00 oder vielleicht mal 8:00. Also, ich kenne das gar ich kenne es nur vielleicht von so besonderen Events. Geburtstag damals auch ganz toll. Genau. Da konnte ich dann auch nicht schlafen oder wollte dann auch sofort aufstehen, als ich aufgewacht bin. Ich wusste, da stehen schon Pakete, äh, also, Geschenke auf'm Tisch und so. Ja, also, d in in so besonderen Momenten kann ich da die deine Kinder <chuckles> nach nachvollziehen.
Mhm. Mhm. Ja, die einen dann sozusagen Aufregung bringen, ne? Okay. Mhm. Mhm. Ja. Hast du das denn heute auch noch, dass du, ja, an besonderen Momenten oder wenn irgendwas Aufregendes ansteht, gar nicht mal dieses Problem des Wachseins und des Fitwerdens hast, weil du einfach sowieso schon präsent bist oder sowieso schon innerlich bisch bereit bist für den Tag sozusagen? Ist das auch heute noch? Weil du hast ja von verschiedenen Stationen im Leben gesprochen.
Ja. Ja, ach, so heutzutage bin ich da relativ, äh, entspannt. Da ist eher nur so, wenn ich weiß, da ist irgendetwas sehr, ja, Unbekanntes, Anstrengendes, äh, f potenziell Gefährliches, ne? Äh, irgend 'ne nerviger Brief von irgend 'nem Amt oder so. Äh, es ja, da bin ich dann fühle ich mich unwohl, kann nicht ganz so gut schlafen. Aber f dass ich mich jetzt auf irgendwas vor freue oder so, eigentlich nicht. Das ist da relativ gleichmäßig heutzutage bei mir.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay, okay. Dann noch mal zurück zu deiner Kindheit. Du hast ja gesagt: „Da hast du im Prinzip eigentlich gar nichts wirklich gebraucht, um aufzustehen, um fit zu sein am Morgen“. Wann hat sich das dann verändert? Ist das m m mit dem Teenagealter Teenageralter gekommen oder wann kam da so 'ne Veränderung?
Ja. Genau, also, ich würde schon sagen, das war, äh, ja, so mit 12, 12 1/2, da hat sich das bei mir einfach super-schnell verschoben, ganz natürlich irgendwie, dass ich dann einfach länger wach war. Ich weiß noch damals als Kind hätte ich gedacht Mitternacht, das ist ja so ewig spät. So so lange kann man gar nicht wach bleiben, ne? Und selbst wenn ich's mal versucht habe, so mit meinem Bruder, äh, f ne, dann, als ich mal bei dem Wochenende war, äh, f da bin ich auch immer, äh, viel früher schon eingeschlafen, wenn wir dann irgendwas ges i im Fernsehen gesehen haben oder so. Und das ging dann auf einmal. Ja, ja, genau, aber dann mit 12, dann ging es irgendwie. Dann war es normal, dass ich dann erst um 10:00 oder 11:00, äh, so richtig müde war.
Mhm. Mhm, mhm. <laughs> Ja, ja. Ja, also, es hat nicht wirklich geklappt. Auch 'n urplötzlichen Haben das deine Eltern dann auch erlaubt, dass du so viel länger aufbliebst oder waren sie da strickt und haben gesagt: „Okay, trotzdem ab ins Bett versuch zu schlafen.“?
Ne, da haben die irgendwie dann mich schon mehr in Ruhe gelassen. Und du wie gesagt: „Ja, der f hat 'n gewisses Alter erreicht, der ne? Ich habe ja auch nie Probleme gemacht, ne? Ich bin immer alleine dann aufgestanden, zur Schule gegangen. Und ich glaube, die haben das so als Zeichen wahrgenommen, gesagt: „Gut, der kriegt das schon alles selber hin“. Ähm, ja, aber rückblickend wäre es schon besser gewesen, ne? Dass, äh, wenn die da bisschen gesagt hätten: „Ne, komm, wir machen mal 10:00 so als ganz feste Zeit, äh. Ja, hätte mir auf jeden Fall geholfen.
Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm, mhm. Wie hat sich das denn ausgewirkt dann bei dir? Du sagst: „Du hast dann bist ja dann deutlich später ins Bett gegangen“. Wie war das dann am Morgen? Als Kind hast du gesagt: „Kein Problem, egal ob Wochenende, ob, äh, unter der Schulzeit“, hat sich da was verschoben?
Ja. Auf jeden Fall. Also, das war dann vielleicht auch so durch Onlinespiele, ne? Das war dann auch genau das Alter, wo wir dann, äh wo wir zu Hause Internet hatten. Das war also so 'n Doppelschock, ne? Einerseits dann so die innere Uhr hat sich 'n bisschen geändert durch die Pubertät, dann halt noch das Zocken am Abend. Äh, macht ja auch noch mal zusätzlich wacher oder man will dann einfach länger spielen, ne? Um die Freizeit noch mehr auszukosten. Und ja, das war dann jahrelang, äh, der war der Morgen immer nervig, ne? Irgendwie immer so halbwegs m müde aufgewacht. Und, äh, ja, ich habe es aber irgendwie auch nicht ändern wollen, komischerweise.
Mhm. Mhm. Mhm. Was hast du denn damals als ja, als immer noch Jugendlicher und eigentlich ja noch nicht Erwachsener gemacht? Hast du dann zum Beispiel dich geduscht, um dadurch irgendwie über die das Duschen 'ne Frische zu bekommen oder wann hast du dann angefangen, weil du hast ja vorher noch den den Kaffee und das Koffein betont, hast du da irgendwie versucht, dich, ja, durch Manipulation in Anführungsstrichen wach zu bekommen? Was war da so die Strategie in der Zeit?
Mhm. Damals, ähm, zuerst fing das an mit so 'nem nicht duschen, sondern morgens dann Haare waschen, äh, f f weil das hat sich immer ganz gut angefühlt und irgendwie meine Haare, ja, die sehen dann auch irgendwie so komisch platt gedrückt aus, äh. Damals hatte ich die noch so 'n Tick länger, also, 'n bisschen, ne, so wuschelig. Das sah dann auch viel schöner aus nach dem Waschen und das hatte immer den Vorteil, ich habe mich da dann super frisch gefühlt und, ähm, genau, das war so 'n bisschen die Strategie, die habe ich auch gnadenlos so gemacht. Koffein
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm, also, das war sozusagen der Wachmacher in dem Sinne, ne? Mhm.
Mhm. Genau, genau. Aber natürlich auch immer so 'n bisschen im Bett liegen bleiben. Das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Also, ich habe mir auch immer, auch heutzutage noch, ähm, gönne ich mir immer 'ne gewisse Zeit. Ich muss die nicht nehmen, ne? Wenn ich sofort wach bin, stehe ich sofort auf, klar. Aber ich mache das mit dem Wecker grundsätzlich so, dass da so viel Zeit ist, dass ich auch entspannt noch 'n bisschen liegen bleiben kann. Gar nicht zum Schlafen noch mal. Also, dieses Dösen mache ich gar nicht. Aber vielleicht irgendwie schon mal noch 'n Video gucken, um so 'n bisschen, ne, äh, wach zu werden.
Mhm. Ah, das ist also ja, also, es ist sozusagen dein Trick zu sagen ich wache so auf, dass ich dann 'n Zeitpuffer habe, in dem ich quasi so langsam ins Leben komme.
Genau. Ich muss den nicht nutzen
Das heißt, dass du gar nicht mit so 'nem Schock sozusagen ins Leben kommen musst, in in den Tag, sondern du gibst dir da selber etwas Zeit.
Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ich habe das instinktiv schon als Kind gemacht, deswegen, ich meinte ja eben als Kind immer um 6:00 den Wecker gestellt. Ist natürlich ja, <laughs> ist natürlich viel zu früh. Ich hatte nicht so 'n langen Schulweg, aber, äh, ich habe mir hat das von Anfang an so gut gefallen, dass ich dann morgens fernsehen konnte. Ähm, ne, ist natürlich auch wiederum klar, 'ne schlechte Angewohnheit an sich, äh, rückblickend. Aber es hat mir super gefallen. Es hat gut funktioniert. Ähm, und dann habe ich es einfach immer so gemacht. Genau. Das mache ich, ja, die Hälfte der Zeit immer noch, ne? Heutzutage mache ich
Mhm. Ja, das wollte ich vorhin nämlich auch schon fragen, warum so früh? Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Also, das heißt, du hast tatsächlich da in der Schulzeit morgens dann Fernsehen angeschaut. Haben das die Eltern denn gar nicht irgendwie haben die da gar nichts dazu gesagt?
Ne, also, deswegen rückblickend finde ich auch eigentlich nicht so optimal, ne? Heute sind die Eltern da zum Glück deutlich strenger. Ne, ich hatte da einfach so 'n kleinen Fernseher im Zimmer, ähm, und genau. Da habe ich dann einfach geguckt und ich glaube, weil ich halt auch nie ähm, ich war da immer schon sehr streng, äh, oder sehr exakt, äh, ich hatte immer so 'ne gewisse Zeit, äh, ich glaube, das war immer so sech 6:50, dann da war ich immer dann, äh, fertig aus'm Zimmer raus, ne? Und ich glaube, weil meine Eltern gemerkt haben, ich mache nie Probleme, ich hänge da nie zu lange. Genau, genau. Ich glaube, deswegen haben die das dann äh, genau, auch wenn es nicht so toll ist eigentlich. Äh
Aha. Ja. Ja. Mhm. Also, insofern Ja und du hast es im Griff sozusagen. Mhm. Auch laufen lassen. Ja gut, aber das ist ja auch 'n 'n ich meine klar ist es nicht, äh, gut, 'n 'n Kind so viel schauen zu lassen, aber in andererseits, wenn man natürlich sieht, dass das auch 'ne gewisse f äh, Selbstständigkeit fördert, kann das ab 'nem gewissen Alter auch okay sein eigentlich. Ähm, jetzt sagst du aber, dass du eigentlich dieses morgens was anschauen, um irgendwie so überhaupt mal so richtig wach zu werden, auch heute noch machst, hat dich das n du sagtest: „Es gab mehrere Steps, dann in dieser weiteren Zwischenphase, die vielleicht dann kam“, zum Beispiel, ich weiß nicht, nach der Schule, als du dann fertig warst mit der Schule, Ausbildung oder Studium gemacht hast, hat sich das dann auch da weiterhin fortgetragen?
Genau. Also, ich habe 'ne lange Zeit zum Beispiel noch, äh, gar keinen Koffein oder gar keinen Kaffee getrunken. Ähm, und eigentlich habe ich das so weitergemacht, genau. Dann irgendwann halt nicht mehr mitm Fernseher, sondern mitm Handy. Und das war dann lange Zeit mein Standardweg. Und klar, als so junger Erwachsener dann, äh, habe ich schon gesagt: „Okay, es ist mir zu doof, äh, einfach jeden Morgen müde aufzuwachen,“ und habe einfach strenger gesagt, ne, wie in der Kindheit: „Ich gehe früh schlafen.“ Äh, und da war dann eigentlich das halbwegs ausge ausgewogen, ne, so in der
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Das heißt, du hast dich also zurückerinnert an die Zeit, als du klein warst, wie du da sozusagen agiert hast, wie deine Eltern dich früh ins Bett geschickt haben, und hast auch erkannt, wie wichtig für dich der Schlaf ist. Das heißt, zu auch zu dem Zeitpunkt als junger Erwachsener oder dann vielleicht, sagen wir mal, schon über das Jugend ja, Erwachsener einfach als Erwachsener, hast du auch zunächst mal kein Koffein dafür gebraucht, obwohl du ja heute so dringend brauch.
Mhm. Mhm. Genau. <giggles> Nein, dringend nicht. Aber klar, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Äh, das war ganz interessant. Ich habe eigentlich gar nicht aus Notwendigkeit das gemacht, weil da hatte ich dann das relativ gut schon im Griff mit dem Schlafen. Ähm, war auch morgens, äh, ja größten den Großteil der Zeit immer, äh, wach. Ab und zu habe ich's auch 'n bisschen übertrieben, aber das ging. Und irgendwann habe ich wirklich nur aus Interesse, äh, gesagt: „Hey, ich trinke jetzt einfach immer mal morgens und nachmittags 'n Kaffee.“ Einfach so. Hatte einfach, ne, Lust auf mal was Neues, bisschen neugierig. Und so hat sich das eigentlich dann eingebürgert, ne? Und jetzt mache ich das auch immer noch so mit dem, äh, Kaffee. Aber, ja, theoretisch bräuchte ich's nicht unbedingt.
Mhm. Ja, klingt so zumindest, ne? Mhm. Dann ist es ja dann ist es ja tatsächlich, wie wie du sagst, gar nicht mal der das Koffein, das du da brauchst. Da ist es vielleicht dann eher- wie du ja auch dieses Fernsehschauen, Handy-Gucken- so 'ne Art Ritual, was dir hilft, in den Tag zu starten, fit zu werden, ähm, indem du da deinen Kaffee trinkst und da vielleicht ja auch 'n bisschen so Ruhe findest, wie du sie ja in diesem Fernsehen-Schauen gesucht hast.
Mhm. Ja, kann man so sagen. Und das Fiese ist ja, ähm ja, man gewöhnt sich halt so schnell dann an diese Koffeindosis, die man täglich hat. Dann ist es auch immer unangenehm, die wegzulassen. Und das Fiese ist ja auch, der Preis ist ja schon recht überschaubar, ne? Man gibt da ja nicht etliche Euro jeden Tag aus, wenn man sich den selber kocht den Kaffee. Äh, dass ich dann auch immer gesagt habe: „Ja komm, es gefällt mir eigentlich gut so wie es ist, ne? Ich ich habe 'n guten Schlafrhythmus. Ich bin durch den Kaffee dann noch 'n Tick fitter. Ich gebe jetzt nicht wahnsinnig viel Geld aus.“ Ne? Und deswegen hat sich das jetzt so als meine Routine etabliert.
Mhm, okay. Mhm. Mhm. Also, es ist tatsächlich sozusagen auch 'n win-win für dich in dem Fall, äh, den Kaffee zusätzlich noch dazu zu nehmen, zudem einfach genügend Schlaf. Ähm, hättest du neben dem ja, ich habe es so verstanden, dass das Essenzielle der wich der der ausreichende Schlaf ist, der Kaffee toppt das Ganze noch. Gibt es denn da noch 1, 2 Sachen, die du da erwähnen möchtest, dass wir sagen, das wäre es noch dazu?
Mhm. Mhm. Ja, also, ähm, entspannt schlafen gehen, sich nicht stressen mit irgend 'nem Kram und auch einfach 'n zeitlichen Puffer morgens zu haben, ist ganz wichtig.
Mhm. Super, vielen, vielen Dank für diese tollen Tipps. Dankeschön, gerne wieder.
Ja, sehr gerne doch. Mach's gut.